آه بابدأ بقى إن أنا أنا مشكلتي إن أنا عصبية شوية، فممكن آه ممكن في الأول أفضل أتكلّم معاها بالراحة ونتكلّم بهداوة والدنيا زي الفُل، الاقي فجأة هي طلّعِت مثلًا كلمة ما عجبتنيش، هوب طخ بقى الدنيا تبوظ، عادي بقى تعالي أنتِ بت أنتِ بتتكلّمي كده ليه، طَب مش عارف إيه، أنا ازعّق هي تزعّق ومش عارف إيه، الدنيا حرفيًا بتولع، باحس إن أنا شبه المثل بتاع اللي بيقول إيه، آآ جه يكحَّلها عماها، ده أنا حرفيًا. <laughs>
ماشي. آه. <laughs> أها. يا نهار ابيض! طَب لأ ثواني بقى، ثواني بقي، أنا أنا عايز أعرف دلوقتي يعني ده دي أصلًا طبيعتِك في العادي، والّا الشخص اللي بيستفزِّك بتوصلي بيه لمرحلة لكده؟ يعني هو أنتِ أي خلاف بيحصل لِك ب بيكبر منِك كده، والّا لأ في حاجات بتعدّي ممكن تمام تخلص في ساعتها؟
بُـص لك، هاقول لك أنا آآ أنا اكتشفت إن ده بيعتمد ساعات على مودي أنا، يعني لا بيعتمد على الشخص، ولا بيعتمد على شخصيتي ولا بيعتمد على أي حاجة هو بيعتمد على مزاجي، مزاجي رايق إن أنا أحل المشكلة بهدوء، أحلّها بهدوء جدًا، مهما كان بقى اللي قدّامي منرفزني، يعني أنا مثلًا أقول لك على موقف، كان في مَرّة أنا كنت ناوية آآ إن أنا هاروح أقول لصاحبتي دي، آآ عن موضوع معيّن تمام، المفروض إحنا كنا رايحين نجيب ترنج سوا وبتاع، فهي آآ جابت لي ترنج تمام، <tsk> فأنا باتكلّم معاها وكده، آآ حسّيت إنها قلّلت من اختياري للترنج، وبدأت أتضايق تمام، أنا قُلت بقى هادخل جوّه نفْسي يعني أنا جوّه نفْسي كده إيه، قُلت لها: "طيب ماشي أنا هاروح أغيّر وأرجع لِك" أنا بقى وأنا باغيّر، أنا بدأت إيه أهدا كده شوية، أقول لأ أنا هاروح أتكلّم بهداوة، أنا هافهّمها إن ه آه.
إمم. ماشي. حلو. جميل. يا ريت. ماشي. أوكي. إمم. ماشي. إمم. ب بتحضّري سيناريو بتحضّري سيناريو علشان آه يعني أنتِ هي دلوقتي صاحبتِك دي آآ أنتِ إخترتِ حاجة معيّنة وهي انتقدتها، صح؟ ف فأنتِ بقى آه، عايزة بقى ت ت تحضّري سيناريو كده تشرحيه لها علشان تفهميها وجهة نظرِك، تمام كده؟
آه، بالضبط كده. إمم، عشان أنا بصراحة ما باحبش التراكمات، يعني الناس اللي هي بتفضل تراكم كتير ده ده غلط أصلًا بيخلّي بعدين الصحُوبية أو الصداقة نفْسها بتفشل، فأنا ما باحبش الصراحة كده، فهو الحوار أول ما أنا إيه؟
جميل. حلو. جميل، فأنتِ حضّرتِ بقى في دماغِك اللي تروحي تقوليه لها.
آه فأول ما أنا ما أول ما جيت، وحسّيت بقى بكده، قُلت لأ أنا هاروح أقول لها، بس إيه وأنا باغيّر كده بدأت إن أنا أفكر في السيناريو اللي هو أنا هاجيبها لها إزاي وبتاع، حاولت بقى في السيناريو ده إن أنا أبقى قد إيه هادية، مش عايزة أقول لك بقى، أنا أول ما جيت وشفتها، حرفيًا كلّ الكلام اتعمل العكس، والله العظيم لوحدي، والله تاني ما حد جه جنبي ولا أي حاجة أنا لقيت لوحدي
آه، إيه اللي حصل بقى بعد إمم. ماشي. <chuckles> <clears throat> وما التزمتيش بأي حاجة من اللي كنتِ محضّراها.